Heu, que là j'ai cherché. Ouais, là, ça m'a achevé et je me suis dit: «Je sais pas, je me souviens pas». Je fais: «Mais je sais pas peut-être, heu, il y a quelques jours», il me fait: «Non, non, non, non, vraiment, cherche dans ta tête la dernière fois que tu as donné un bain aux enfants» et en fait, j'ai pris mon calendrier
Ah, l'exemple concret là, il a tué. <chuckles>
et je me suis rendue compte que, bah, c'était pas arrivé depuis un moment. C'est tout le temps lui qui le faisait et du coup, bah voilà, ça a été un peu le moment où je me suis dit, heu,: «Il faut vraiment faire attention».
Ah, ouais. Heureusement en soi qu'il y a eu ce cet exemple parce que, peut-être que tu aurais pu être un peu dans, beh, dans le déni en soi, heu, sans t'en rendre compte. Alors peut-être que du coup après cette discussion, tu aurais fait un peu attention à ce qui se passait dans le futur? Mais, heu, mais là, au moins c'était direct avec l'exemple qu'il a qu'il a pu donner donc, heu
Carrément. Ah oui, oui. Ah ouais, là, heu, <chuckles> tu pouvais pas faire plus concret.
ça été en vrai ça a été positif. Et t ça t'a braqué, tu étais un peu attristée, en vrai?
Effectivement. Heu, oui, enfin attristée, slash, un peu, hem, un peu énervée en fait de de me rendre compte que, heu, bah, que enfin, que c'était allé aussi loin, tu vois?
Ouais. Mais bien sûr. Ouais forcément. Mmh.
Que, heu, que j'avais pas réussi à me rendre compte seule. En fait, c'était surtout ça, je pense, qui me frustrait. <chuckles>
<chuckles> Mais bon après, heu, dans l'idée, tant que tu as réussi, heu, parce que ça a duré, heu, 2-3 mois, c'est ça?
Ouais, ouais, ouais, c'était assez rapide dans un certain sens, assez
Oui heureusement, ça aurait pu durer des années et puis passer à côté, heu, de de
Ah, ouais, ah, non là je l'aurais mal vécu hein, clairement, heu, heureusement que j'ai eu quelqu'un, heu, ouais exactement ça va, ça ça s'est plutôt bien géré.
Ouais, voilà, là, 2-3 mois, bon ça va. Puis en plus quand tu lances un projet, heu, comme le tien du coup, bah, au début tu as envie de te donner à fond forcément, ça, c'est logique aussi.
Exact. Bah, c'est exactement pour ça en fait que du coup je voyais pas, heu, les les points négatifs qu'il pouvait y avoir parce que dans ma tête, enfin, voilà, c'était le lancement de quelque chose, donc c'est positif, donc il faut se donner à fond parce que sinon ça va pas fonctionner. Enfin, ou je tu sais j'avais des des œillères comme on dit. <chuckles>
Ouais. Ouais, ouais. <chuckles> Oui et forcément et pendant les vacances du coup scolaires, est-ce que tu as tu ressens une culpabilité ou tu as ou tu arrives à vivre avec?
Donc voilà, mmh. Ah f